Ja, auf jeden Fall. Aber du ja bitte?
Was und was mir noch a Was mir noch aufgefallen ist, ja, im Sommer, wenn man auf so 'nem Kunstrasenplatz sich dann aufhält, der hat dann auch so ja so 'n so 'n Kunststoffgeruch, ja, habe ich das Gefühl, ja, das ganze Granulat da unten drunter. Ja, das ist auch nicht s
Mhm. Ja, ich frage mich eh, warum man Kunstrasen wählt für so was, ne? Also, ja.
Das ist wahrscheinlich aus Aspekten ja, das ist halt einfach pflegeleichter und ja, einfach dann auch robuster, ja. Aber das sind auch die einzigen Vorteile, denke ich.
Ja, bal Hm, ja. Also echt sieht's nicht aus, ne? Aber, ähm, meinst du, die Städte könnten noch andere Projekte anfa fangen? Also, ich habe auch schon gesehen, so, ähm
Ne.
Gärten auf Dächern und Hausfassaden mit mit so, jetzt nicht Efeu unbedingt, aber es war beblüht, ne? Meinst du, die deutschen Städte würden da mitgehen?
Mhm. Ja, definitiv. Also das, was du grad eben schon erwähnt hast, ja mit der Dachbegrünung meintest du, glaube ich, ja, das ist das sieht man immer häufiger, ja, dass es da zum Beispiel solche Carports gibt, wo dann einfach kein Ziegeldach mehr drauf kommt oder so was.
Mhm. Ah ja, ich glaube, das habe ich auch schon gesehen. Da ist so Moos und so drauf, ne?
Oder so 'n Blechdach, da macht da ist dann so Moos drauf, genau. Das ist auch nicht schlecht. Ja, da macht man wird vielleicht auch, ja, Photovoltaikanlage da ob
Ja. Aber so 'n Garten vielleicht?
das könnte man auch machen.
Ne, so so so, was drauf anbauen. Ich stelle mir nur vor, dass es sehr f schwer wird, ne? Also von Gewicht her. <chuckles>
Ja, das ist dann wieder Ja, das könnte auch 'n 'n Grund sein und dann ist es na und natürlich dann auch der Sicherheitsaspekt. Ja, auf so 'nem Dach, da bräuchten wir dann auch wieder 'n Geländer und so weiter, ne, wegen Absturzgefahr.
Grundwasser. Mhm.